<chuckles> Ma dipende, cioè perché ovviamente, mhm, e guardiamo anche cose molto più impegnative, però se sono appunto in un momento particolare, stressante eccetera, eccetera, ehm, preferisco sorridere insomma che ehm, quindi guardare delle cose p più superficiali, ehm, in genere ci sono dei programmi di anche di satira politica, però ecco, vengono semplicemente ehm, è più piacevole ascoltarli perché comunque anche se in qualche modo ti ehm c'è un è un modo di veicolarti l'informazione, però ti arriva con una battuta ecco, <chuckles> non non in maniera tragica e pesante, per cui ti fa anche sorridere. C'è del vero, però, ehm, ti fa anche sorridere. Quindi quelli sono i miei preferiti, insomma, i programmi di satira politica, ehm
Ah-ah. E a i indorano la pillola. <chuckles> Okay. Chiaro. Sì, perché, mhmm, in qualche modo resti sempre informata sul pezzo. Si parla anche comunque di questioni, a volte particolarmente stressanti, proprio per la tua salute mentale, però sai, poste in un determinato modo in qualche modo ehm, scusa il giro di parole, mhmm, te le fai comunque andar bene, cioè ti diverti, ma allo stesso tempo ti tieni informata. E quando ti senti sopraffatta, dalle notizie e quant'altro, e ricapisci che non è proprio il caso di approfondire quel dettaglio in TV, ci sono cose che ti piace fare, non so, magari proprio per staccare e ritrovare il benessere, ehm, fai delle passeggiate mh-mh.
Sì. Esattamente n Sì, sì, in genere vabbè, mi mi chiudo un po' nel co costruisco questa bolla, questa specie di di fo di di di corazza, per cui okay, niente notizie, <chuckles> ehm, niente caffè, <chuckles> caffeina. Sì, beh, tutte le cose insomma che fanno agitare, e quindi musica piacevole, rilassante, magari faccio un dolce, ehm, che comunque quello lì insomma è un po', ehm, sai confortante in qualche modo, ho fatto fa delle passeggiate, ehm, mi vedo con delle amiche, sì, per un caffè, una cosa del genere, quindi, ehm
Ah vedi, ti agita magari. <chuckles> Mh-mh. Provi a distrarti, sicuramen ah. Capisco. Beh, effettivamente, mhmm, è comprensibile sicuramente tutto il contesto, è chiaro che, ehm, come abbiamo detto poc'anzi, questo genere di informazioni alla TV, se sono troppo mirate veramente rischiano di compromettere il benessere in generale, quindi in qualche modo
Sì, ma non soltanto la TV, anzi ti volevo dire proprio qual è il problema secondo me nonè la tanto la TV, perché la TV è una scelta, l'accendi o non l'accendi. Il problema invece è che il telefono ce lo hai sempre dietro, e quindi sei bombardata in continuazione. Io vedo soprattutto le nuove generazioni, ehm, che sono molto più vulnerabili ed esposte, ehm, a queste cose, mentre noi quando siam cresciuti, non c'era questo problema.
Eh sì.